Olha, eu queria que você me ajudasse com relação a uma questão. Aí, se você puder me dar conselhos sobre isso, eu agradeço.
Uhum. Claro, com certeza, me conta um pouquinho, aí, do que tá acontecendo, né, da sua necessidade e com certeza, vou ter o maior prazer em te ajudar.
Boa. Então, eh eu percebo que eu não tenho conseguido relaxar em casa, né. Sempre fui uma pessoa que sempre gostou de assistir filme, série, mas, ultimamente
Aham.
eu raramente tenho sentado no sofá pra assistir alguma coisa
Uhum.
eh, e, aí, isso tem me incomodado. Aí, eu queria saber como é que eu consigo criar uma rotina pra que eu tenha esse tempo, né, de dar uma relaxada em casa?
Uhum. Tá, me conta um pouquinho, assim, de como é que é a sua rotina, eh, de trabalho, né, sua rotina em casa, eh, como é que você distribui, assim, suas atividades durante o dia?
Uhum. Olha, eh de manhã eu tenho um mini trabalho. E aí, é esse nome, porque eu trabalho pouco tempo pela manhã, é só 1 hora e meia de segunda a sábado.
Uhum.
Eu não sei se isso é normal em outros lugares, mas como eu moro na Alemanha, existe essa modalidade, né, de trabalho.
Hum.
E, na teoria depois disso eu deveria ir para o pra academia, porque eu acredito que pela logística seja melhor, né, porque eu já saio lá do trabalho, vou direto, então levo uns 15 minutos pra chegar.
Aham. Aham.
Até porque a gente tá no inverno, então imagina eu vir pra casa
Uhum.
pra sair na neve pra ir malhar.
É, tem que ter muita disciplina.
Complica É complicado, é complicado, então prefiro realmente já
É, teria que ter muita disciplina, muito f muito propósito nisso.
Sim, sim, verdade. Então prefiro eu prefero ir dire Eh, então se eu vier pra se eu for pra academia, eu vou chegar em casa só meio-dia.
Hum. Ok.
E aí o que que acontece? Quando dá 16:00, eu preciso parar o que eu tô fazendo pra poder me arrumar e ir para o curso.
Uhum.
Né, eu faço um curso aqui de alemão, é um é um curso intensivo de alemão
Você fa ok.
e ele é de segunda a quinta.
Certo. E quantas horas?
Só que tem um detalhe que eu não te falei. Além desse trabalho presencial de manhã, eu também trabalho remoto.
Hã. Hum. Ah, ok. E que e e entendi. Aí trabalha de casa, né.
Trabalho de casa. Então assim, eu tô te falando isso pra você entender porque que eu eu não consigo relaxar, porque eu tenho pouco tempo pra fazer esse meu trabalho remoto, né, eu invisto ali umas 8 horas por dia nele, só que eu tenho de meio-dia às 16:00 pra chegar em casa, fazer a comida, almoçar e aí dar uma estudada no alemão. Nesse período eu preciso encaixar essas 8 horas
Uhum. Uhum.
Que é meio que impossível.
Uhum. Do trabalho remoto, né?
E aí eu preciso compen O trabalho remoto. Eu preciso compensar à noite, quando eu chego do curso de alemão, que é só 21:30 que eu tô em casa. Então eu chego, ainda vou comer, e aí eu preciso trabalhar. Então, assim, por conta dessa rotina
Uhum. Ok.
eu eu não tenho tido tempo para o pra esse descanso, entendeu? Aí eu queria ver
É, real realmente, assim, a sua rotina tá bem, eu diria, né, bastante puxada, né. Você tá e o que é bom, tem algumas coisas muito im todas elas são muito importantes, né. Você, academia, cuidar da saúde, né. Isso é muito importante. Tem o seu trabalho, tem o seu curso, que é algo que você tá, eh, se desenvolvendo, né. Então, realmente são coisas, assim, muito, muito bacanas, né, que você tem feito, que você tem conquistado, né. Agora, realmente pode confundir um pouco quando você trabalha de casa
Uhum. Sim, sim. É. Uhum. Sim. Sim. Uhum.
é como se você não visse a casa como um lugar de eh eh, de descanso, né. Porque geralmente quando a gente trabalha fora
Sem dúvida. Uhum.
dá aquela sensação, assim: "Cheguei, é o meu lar.", né. Não sei se você já sentiu assim, mas, geralmente, é essa a sensação que dá, né, quando você chega do trabalho o dia inteiro, e aí você automaticamente a sua mente já já manda uma mensagem que aquele momento agora é o momento de se desconectar, de relaxar. E realmente esse trabalho que que remoto, né, que faz em casa
<laughs> Exatamente. Sim, sim. Verdade.
acaba que também, eh, confunde a mente, né. Como se, assim: "Eu tô eu tô eu tô dormindo na empresa".
Uhum.
Sabe, assim, tipo, t você tá dormindo na empresa.
É verdade. Perfeitamente, é. Eu acho que essa é a sensação que eu acabo tendo, além do peso na consciência, né, porque como eu te falei, eh, eu trabalho remoto, então quanto mais eu produzo, mais eu faturo e aí qualquer tempo que eu tô sentado ali, sem produzir, é um peso na consciência de que eu tô pensando assim: "Bom, eu poderia tá investindo esse tempo ali", então é é muito disso que acontece, entendeu. Aí, eu não sei se o que que eu que que eu devo fazer.
Eh eh Uhum. Uhum. É. É, mas aí tem a questão, né, se você realmente não priorizar um tempo, eh, não precisa ser muito, né, só pra você recarregar suas baterias, você poder s se desconectar um pouco, assim, do dos pensamentos, do trabalho, né, você fazer essa pausa pra descansar sua mente, até o seu corpo, talvez ficar muito tempo sentado, né, eu acho que você se movimentar é uma forma de de descansar também, né, porque você vai tá saindo daquela posição, né, que é desagradável, então você criar, realmente, essas pausas pra você fazer aquilo que você sente que te relaxa, né, eu não sei se você gosta de respirar, técnicas de respiração, né, coisas assim tranquilas que dá pra você fazer em pausas curtas, sabe, que não demande tanto tempo de você, né, e e você entender, mo trabalhar sua mente mesmo que o descanso, ele é produtivo.
Uhum. É verdade. Uhum. Sim. E e Uhum. Não Entendi. Uhum. Uhum, boa, entendi, uhum.
Sabe, como como o seu trabalho também, é é sobre produtividade, é você enxergar o descanso também como uma produtividade, sabe. Como ele precisa ser produtivo, então ele precisa fazer um efeito positivo na sua vida. Pra quê? Pra que todas as outras coisas você consiga executar com excelência.
Uhum. Uhum. Hum, perfeito. Entendi, é, entendi. Mas, aí, por exemplo, como é que eu vou estipular esse tempo? De que forma? Eu chego e falo: "Ó, eu acho que quarta-feira eu vou parar", simplesmente, determinando mesmo?
Percebe? Você, eh, você vai ter que, eh, negociar com você mesmo, sabe. Você tem que olhar, assim: ah, quanto te estabelecer um limite: "Ah, quanto que eu quero produzir, né? Quando que eu quero parar, né? Porque eu preciso encaixar". Então, assim, é é você entender que a o descanso é prioridade. Então, você vai ter que renunciar algumas coisas, percebe? Então, assim, é é o perder pra ganhar: você vai perder alguma coisa pra você ganhar outra.
Uhum. Uhum, tá. Bo hum. Entendi. Perfeito. Acho que dentro dessa desse pensamento, então eu entendo que eu posso deixar de ir à academia, né, por alguns dias, e, aí, eu consigo usar aquele tempo, ali, porque aproximadamente 2 horas eu acabo investindo, ali, na academia. Então, eu acho
É, então você pode reduzir, né. Você de repente, não tirar a academia, mas você pode reduzir, entende. Você faz, ali, mais pra manter, né, você faz 40 minutos, eh, 50 minutos ao invés de 2 horas, né. Porque, assim, em qua em 40 minutos, também, você consegue dar uma descansada pra você recuperar, entendeu. Precisa ser nada muito longo. Então, acho que você pode aproveitar esse tempo da academia, né, pra você fazer antecipar tudo que você tem e deixar, ali, para o final do dia, sabe, você dá aquela descansada no final do dia.
É. Uhum. Entendi. Uhum. Uhum.
Eu acho que seria mais interessante, porque já te prepararia para o sono, sabe. Assim, que já é o momento que você, realmente, vai relaxar por completo, vai ter o sono reparador e já vai te relaxando e te preparando, aí, para o para uma noite de descanso também.
Ah, perfeito. Uhum, não, entendi, entendi. Entendi, perfeito, perfeito. Então eu acho que, eh, você me deu algumas boas reflexões, né, acho que é por isso que é que é até importante a gente sempre conversar com outras pessoas, desabafar um pouco, porque a gente percebe alguns pontos de vistas que ante antes a gente não não se atentava. Eu acho que, pra mim, o que vai funcionar é, realmente, diminuir um pouco, então, esse tempo de academia e aproveitar pra descansar, porque acaba que vai ser um tempo que eu vou ganhar diariamente. Então, eu acho que que faz sentido. Olha, muito obrigado pelo por esse momento, obrigado mesmo por ter me ouvido, e eu acho que fez total sentido, tá. Foi um prazer falar com você.
Uhum. Aham. Exatame Não, imagina. Ai, o prazer foi meu e quando você precisar, você pode me chamar que eu vou tá aqui, eh, sempre disponível pra te ouvir e pra poder contribuir um pouquinho na sua vida, tá bom?
Uhum. Ah, maravilha, muito obrigado e até mais.
A até mais, tchau, tchau.